Enfin, et je enfin, non, non, je je suis pas d'accord avec le fait que le mec, il il veut pas rentrer dans la cage. Tu le mets dans la cage, quand même, quoi, c'est pas normal.
<coughs> Ouais. Non et franchement, honnêtement, ça faisait peur hein! J'avais les les, heu, les petits cousins, heu, qui étaient là et ils se cachaient, mais de de jacqouille la fripouille et attends, tu vois? Ça arriver, heu, franchement, ils devraient prévenir les gens qu'il y a ça, tu vois?
Je peux comprendre, ouais. Franchement, je vois jacqouille la fripouille arriver, je me cache aussi hein! <laughs> Même en étant adulte hein!
<laughs> Non, non, mais et en plus, heu, de tu vois? Que je me suis dit: «Mais ils donnent des coups de bâton aux gens, c'est quoi ça?» et heu, et il y avait aussi
Ouais, mais c'était quoi? C'était du roseau? Un petit coup de roseau, ça fait pas mal, normalement.
Oui, oui, oui, mais heu, quand même, heu, j'étais là, bon, heu, ouais.
Oui, non, mais voilà, j non, mais voilà, je peux comprendre, tu vois? C'est c'est pas un truc qui fait mal, normalement, ça
Ouais, et il y en il y en avait qui étaient déguisés aussi en prêtres, heu, tu vois? Du moyen âge, heu, c'était en moines, heu, là, c'était, je me suis dit: «Ça va l ça va loin!» et heu, ils ils avaient aussi, heu heu, <blows air> mis un espèce tu sais de de rôtisserie au milieu là. Je sais pas, c'était vraiment, heu, spéciale, hein, comme ambiance.
Bon. Ouais. Un moine, ouais. Que des chaussées aux moines, quoi. OK. Oui, bon, beh voilà! Bah, après c'est fun quoi, c'est c'est pas méchant. Enfin, à partir du ouais, voilà. En fait, si les mecs ils forcent pas quelqu'un vraiment à rentrer dans la cage, ou quoi, tu vois? C'est pas méchant quoi, c'est c'est une fête locale, c'est rigolo donc heu, après, c'est sûr que ouais, tu me dis, ils ont les mecs le mec, ils lui ont pas demandé, il l'ont mis dans la cage et ils l'ont enfermé au cadenas, je me dis: «Bon.»
Ouais. <laughs> Oui, oui, faut faut être, heu Ouais. <laughs> Ouais. Ouais. <laughs> <laughs> Non, mais mais bon, de <laughs> ouais, non, c'était spécial, hein!
Si le mec, il était juste là pour rentrer chez lui, et qu'il se fait enfermer au cadenas, qu'il reste, heu, pendant 2 heures dans le truc, c'est un peu gênant, quoi! <laughs>